Мгм. Мне кажется, именно в э, вот этом деле, где вы смогли, пусть, э, в работе, быть с семьей, оно ещё более укрепляет отношения, и как бы, а, общая цель появляется, да.
Да, да-да. Да, здесь речь и про общую цель, и с а, сама постановка вопроса: найти баланс между работой и семьей, и там работой и личной и личной жизнью. Для меня в с того ну, с этого момента, э, немножечко такой про противоречивая сама постановка вопроса. Потому что ты как будто разделяешь, э, м, личную жизнь, семью и и работу. А по большому счёту работа- это часть твоей жизни. То есть мне бы очень не хотелось п Да, мне бы очень не хотелось, э, прийти к пониманию, что, э, из моих 24 часов, э, в день я 8 часов трачу не на жизнь, а 16 - на жизнь, причём из них, э, на сон. Я полагаю, что в эта жизнь- она здесь и сейчас. И она идёт все 24 часа, и важно и на работе чувствовать себя, э, живым, <chuckles> чувствовать, что ты живёшь, чувствовать себя в комфорте, не то, что ты разделяешь. И, э
Мгм. Мгм. Да, границы размыты. Мгм. Ну естественно, но большая часть людей, э, тем не менее, когда они идут на работу, а, они не имеют возможности, э, всё время обсуждать что-то с семьей или как-то быть вовлечены вместе, да. То есть, э, именно поэтому, мне кажется, люди делают разли различия.
М